Senti, immagino che tu sia una persona con svariati hobby. Ecco volevo sapere, raccontami di una settimana tipo. Cioè come fai ad organizzarti per pe entrare e trovare anche il tempo creativo nella tua giornata senza dover saltare impegni di lavoro, piuttosto che università?
Sì. Allora guarda, ti devo dire che ho una setti ho le set le mie settimane sono sempre molto molto piene, perché oltre a esso una persona che, vabbè ha 1800 hobby diversi, e studio anche, quindi f far conciliare le due le 2 cose è abbastanza difficile, non lo nego. Diciamo che una settimana tipo, mhmm, ad esempio, adesso che sto scrivendo la tesi, quindi non devo più andare tutte le volte, tutti i giorni all'università, è un po' più facile, perché riesco a gestire un po' meglio il mio tempo libero. Ehm, però, comunque a casa ci son 1000 cose da fare. Cioè piuttosto che pulire o fare giardinaggio, perché io abito in campagna, quindi ho anche il giardino a cui stare dietro. Ehm, però riesco comunque a combinare le mie più grandi passioni, che sono appunto la cucina, mi piace tantissimo cucinare, ehm, <smacks lips> oppure il giardinaggio anche quella è una mia più è una mia grandissima passione, e l'equitazione. Diciamo che sono
Mh-mh. Ottimo. Otti Ma quindi senti, se tu dovessi ecco, vi visto che hai citato il fatto di avere 1800 hobby, ehm ehm, tu hai una tecnica tutta tua per dire: "Okay, oggi lunedì lo dedico a A e B lo dedico a" oppure va a seconda del tuo mood?
Mh-mh. Sì. Allora, ci son delle cose che programmo: ad esempio la palestra, so che ci vado lunedì, mercoledì, venerdì ed è sempre così. Magari vario l'orario piuttosto che la mattina l'orario di pranzo, però so che quei giorni son dedicati alla palestra per quel tempo lì. Ehm, per la cucina no, tanto cucino tutti i giorni, alla fine lì va un po' a sentimento, dipende cosa voglio cucinare, cosa mi va di fare. Ehm, per il giardinaggio tutti i giorni invece, perché guardo le mie piantine, il mio giardino, i miei vasi.
Le vedi lì, bisognose d'acqua, tipo: "Eh, dacci da bere!" <chuckles> Senti ma, mhmm, hai citato per esempio la tua tesi universitaria, ecco volevo sapere questa cosa: la tua tesi per esempio è è diciamo indirizzata prettamente su quello che stai studiando, oppure hai cercato comunque di inserire anche, ehm, parte di quello che è il tuo svago, il tuo hobby creativo al di fuori di quello che può essere lo studio?
Esatto. Esatto, di cure. Allora, ad essere onesta è mhmm, è su un argomento che comunque ho studiato all'università che sarebbe storia della cultura tedesca, però non c'entra proprio molto col mio percorso, che alla fine io ho fatto, mhmm, lingue e marketing. Ehm, l'ho diciamo che ho scelto di farla su questo argomento un po' per convenzione, perché il mio prof universitario mi aveva preso bene, mi aveva già fatto fare tipo una simil-tesina per un esame e quindi ho detto: "Vabbè, uso quella, l'approfondisco, faccio meno lavoro". Quindi diciamo che non è stata proprio improntata su un hobby o sul mio percorso di studi in particolare. Diciamo è s è s è stata più che altro una scelta strategica, mettiamola così.
Mh-mh. Ah, ecco. Va vabbè insomma, ehm, voglio dire comunque se l'argomento poi ti piaceva e avevi già parte del lavoro fatto andava più che bene. Ma quindi diciamo, okay la cucina, ma quindi tu ogni volta menzionando prima il fatto della cucina, quindi tu ogni volta che cucini, sei il tipo di persona che si mette lì col libro di cucina, vai a istinto, oppure è una cosa del: "Ah, oggi magari ho 5 minuti, okay, non sto ad inventarmi chissà che cosa." Come lo vedi?
Sì, sì, sì. Mh-mh. Allora, solitamente, mhmm, a meno che ormai non siano piatti che io faccio da un po', che quindi mi ricordo la ricetta, io le guardo le ricette, oppure uso il mio carissimo amico, Chat GPT, <chuckles> che mi dà tantissimi consigli utili in base a quello che è rimasto nel frigo, dico: "Ascolta, tutte queste cose, cosa potrei fare?". E devo dire che mi aiuta molto. È molto intelligente.
Okay. Mh-mh. Ottim Ma quindi tu, uhm, diciamo che ti stai dedicando anche, se vogliamo, a questo nuovo hobby, questa nuova cultura un po' del, tra virgolette, passami il termine, il "riciclo", ehm, degli avanzi che abbiamo in casa. Sai una volta le nonne, comunque, ci davano ehm, alla domenica c'era un po' il: "Facciamo la pasta con quello che è avanzato" eccetera, eccetera. Mentre oggi quindi, ehm, fai parte diciamo di quelle nuove leve della cucina, che appunto stanno utilizzando, ehm, il loro talento per creare nuovi piatti. Senti ma qual è la ricetta che ti viene meglio?
Sì. Allora, mhmm, ultimamente mi sono appassionata tantissimo alla pasta fatta in casa, poi io sono romagnola, dell'Emilia Romagna, ehm, quindi sono proprio una grande amante della pasta fatta in casa, tagliatelle al ragù, tortellini, ravioli. <chuckles>
Ah. Meno male che non è più ora di s pranzo. <laughs>
Esatto, tutti argomenti che fanno venire una gran fame. <chuckles>
<chuckles> Abbastanza.
Sì, però se devo dire un piatto, le tagliatelle al ragù, col ragù fatto anche con le costine di maiale. Buonissimo.
Mh-mh.
Ci dà proprio quel tocco in più.
Okay, senti e a livello di pasta, perché adesso voglio entrare un po' nel perché mi incuriosisce io de devo essere sincera, io l'acquisto, ehm, pasta fresca fatta cioè io pallida idea da da dove partire. Ma tu come la fai, a mano proprio tipo i turtlén, fatti a mano oppure hai la macchina quella che giri la manovella, cioè come funziona ad oggi? Perché io somma, se penso alla pasta fatta in casa, ehm, mi viene in mente, ehm, l'immagine della sdora, si vede che ho amicizie, eh! <laughs>
Okay. <chuckles> <chuckles> Qui sì, lo sto notando. <chuckles>
Beh, ho vissuto un po' a Ravenna anche quindi ehm, quindi avev so ho questa immagine appunto della signora che è lì che gira la manovella e tira le le sue lastre di pasta e ci fa appunto le tagliatelle, piuttosto che le pappardelle eccetera. Uhm, tu come le prepari?
Allora, mhmm, io ho la macchinetta non quella automatica, quella che lo fai a mano, però che regoli i vari li vari spessori della pasta e poi giri e la sfoglia esce. Dopo, devo dire che la nonna la nonna del mio moroso mi ha insegnato anche a tirarla col mattarello, però è molto più lungo cioè ci metti molto più tempo.
Mh-mh. Ehilà Beh, sì era una volta diciamo che la vita era probabilmente anche meno frettolosa di oggi, quindi
Esatto. Sicuramente c'era molto più tempo da spendere, quindi però già tirandole con la macchinetta ci metti comunque no vabbè, adesso a fare le tagliatelle è poco, è il ragù che ci metti tantissimo. Cioè il ragù devi starci 3,4 ore quindi non è che puoi allontanarti molto di casa, devi comunque buttarci un occhio.
Sì, assolutame sì, non esci di casa generalmente con fornelli accesi. Ma quindi tu sei di quelle che cucinano per sé o dici: "A me piace anche fare vanto delle mie capacità culinarie anche con gli amici", cioè ti piace avere poi gente a cena, uhm
Moltissimo sì, a me piace molto andare a mangiare al ristorante perché mi piace moltissimo anche quello, però mi piace anche molto invitare le persone a casa, avendo comunque una casa abbastanza grande in campagna, d'estate avendo tutto il portico fuori, organizzo tantissime cene con amici oppure con parenti, dove di solito cucino sempre io, che ci sto tutto 1 giorno a cucinare, però mi piace molto.
Eh, beh. Bene, ottimo, e quindi praticamente hai i tuoi amici che son diventate tra cavie da laboratorio, ehm, ma anche i tuoi critici gastronomici più duri. Ehm, senti, per esempio una curiosità, hai delle preferenze quando si tratta di tipo di pasta? Cioè per esempio integrale all'uovo se sai fare queste cose oppure, ehm, ti limiti poi su quello che diciamo è quello più tradizionale?
<giggles> Esatto. <chuckles> Esattamente. Allora, diciamo che, ehm, io preferisco la pasta classica se è quella fatta fatta in casa, quella con l'uovo, oppure se prendi quelle comprate, quella normale, perché io pensavo che, mhmm, la pasta integrale facesse meglio, facesse comunque meno male, però il nutrizionista mi ha poi spiegato che in realtà la pasta quella che compri della Barilla integrale non cambia assolutamente Se cioè tu vuoi una pasta veramente proteica devi prendere quelle fatte con la farina di piselli, di lenticchie che costano uno no un barattolino, un sacchettino tipo 7 €. <chuckles>
Mh-mh. Uhm, sì. È un rene e mezzo s <laughs>
Esattamente, sì. Quindi ho detto guarda se devi prendere la pasta integrale
La salute la guadagnarcela, ce la perdi <laughs> prare
Sì, sì, sicuramente. <chuckles>
Va bene. Senti, e altri hobby invece?
Mhmm, l'equitazione. L'equitazione, ho un hobby che ho da quando ho 4 anni. Adesso ne ho 22 ed è l'unico sport che io non ho mai smesso, anche se poi adesso vado anche in palestra. Così questa è rimasta diciamo la costante la costante della mia vita.
Ah! Okay, preferisci monta l'americana o all'inglese?
Ehm, mi piacciono tutte e due, devo dire però quasi, quasi preferisco la monta americana.
Mhmm strano, di solito son tutti quanti: "Ah, monta all'inglese", sai, tutti i vari outfit poi anche.
No, guarda, perché io non son mai stata, non non mi è mai piaciuto fare concorsi, gare. Ho fatto tantissimi anni di dressage o comunque di salto ostacoli, ma più che altro per imparare le tecniche per der per divertirmi io, in prima persona, poi mi son spostata sulle passeggiate, sulle escursioni, le vacanze, tipo 1 settimana a cavallo, cose così mi piacciono molto di più.
Mh-mh. Ottimo. Ma quindi tu hai il tuo cavallo del cuore diciamo?
Allora, se intendi dal punto di vista che ce l'ho nel senso che l'ho comprato, avrei voluto, però col fatto che sto ancora studiando, devo andare a far la magistrale all'estero, mhmm, sarebbe una cosa egoistica prendere un cavallo giusto per poco tempo, per poi fare cosa cioè non è che lo potrei portare dietro, quindi è una è un sogno nel cassetto che lo fa lo farò quando avrò una certa stabilità dal punto di vista del lavoro, delle ec dei col economico dai, uhm
Mh-mh. Mh-mh.
Però se ti devo dire una razza, è l'anglo arabo probabilmente.
As Eh, dici poco, n eh?
Eh, sì mi piacciono veramente molto.
Eh, io sempre avuto anch'io ho iniziato da piccolina alla tua la stessa età 4 anni, prima, però ho sempre fatto monta all'americana, ehm, uhm, poi mio padre mi voleva mettere anche della monta all'inglese ma un po' rognavo, poi io avevo, ehm, un pinto come cavallo quindi era uhm
Ah! Ho capito, ho capito. Molto bello.
Molto carino, molto molto anche sporcabile, perché ovviamente essendo era metà marrone, metà bianco e quin tende ovviamente sai Sì. No. Lo sai che appena li lavi giustamente loro cosa fanno? Oplà, nella terra. Via, rivoltarci. <chuckles>
Sì. Sì, molto facile. <chuckles> Assolutamente. Esatto. Subito, subito Tutto lavoro sprecato.
Senti, se tu dovessi pensare per esempio all'hobby che ti rende, ehm, diciamo di più a livello spirituale. Cosa d sce diresti? Cosa occhio che questa è difficile, eh.
Questa è una domanda molto difficile. Cioè nel senso quale sceglierei tra tutti i miei hobby che è più affine alla mia persona?
Esatto. Che ti riempie di più, che dici lo lo pra ah, ecco f eh, gli animali.
Ah, l'equitazione. Sì, sì. A mani basse l'equitazione. Sì, sì. Se dovessi sceglierne 1, l'equitazione.
Mh. Assolutamente. Beh, beh, comunque sia il legame poi che crei con, ehm, il cavallo che monti regolarmente è qualcosa che penso sia complicato da spiegare a chi poi non ha animali.
Esatto. Sì a chi non ha poi la passione per i cavalli, perché se se non ce l'hai non non la riesci a capire a fondo alla fine.
No, assolutamente. No, ma è infattibile, cioè già solo il fatto di dover monti e hai i tafani che ti stanno b devastando le ginocchia perché sì, perché so è successo a tutti noi penso
Sì, sì. Esatto. E non solo le ginocchia. <chuckles>
<laughs> Ehm, un'ul vai dai, andiamo in chiusura, facciamo un'ultima domanda. Se tu potessi passare 1 settimana intera di vacanza, come la faresti? Seguendo solo i tuoi hobby.
Allora, nel senso, cioè nel ricavarmi 1 settimana durante l'anno dove faccio solo i miei hobby?
Assolutamente sì.
Allora, probabilmente nell'ipotetico se avessi un cavallo mio, quindi a portata di mano andrei tutti i giorni a cavallo, prima cosa. Seconda cosa, mi occuperei sicuramente le mie piante, perché mi rilassa tantissimo anche quando son stressata magari con l'università o con gli esami, mettermi lì a tagliuzzare i rametti, le foglioline. <chuckles>
Mh-mh. Ottimo. Ti abitui ten via, via, via, tu compagno antipatico zac, zac, zac! <laughs>
Mi Esatto, esattamente. Curarle, quello mi rilassa moltissimo, oppure anche fare una passeggiata in campagna con i miei cani. Uhm, riempirei le mie giornate così e sarebbero comunque piene fino all'ultimo perché tra cucinare, andare a cavallo, il giardino, tagliare l'erba, fare un giro con i cani, cioè sarebbe pulire casa.
Che cani hai? Che cani hai?
Ehm, ho un'Akita, un Rhodesian ridgeback, un barboncino e un meticcio.
Ah, v che bella banda, variegata. Te.
Sì, sì. Ah, sì, molti sono sono parecchi. <chuckles>
Eh, lo so, io ho un Amstaff. Va bene dai, allora ti ringrazi sì, è maschio di 6 anni be bello cicciotto col suo testone. Dai, va bene. Allora ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata.
Ah! Ho capito. Bello, bello. Grazie a te per avermi ascoltato, è stato un piacere. Alla prossima.
<chuckles> Anche per me, alla prossima.